Yani, senin için bu bütün, ııı, geçmişte yaşadığımız her şey, bir yerde toplanıyor ve o biz mi oluyoruz bütün o, eee, maceralarıyla, belki anılar ve yaşadığımız bütün o, ııı, belki de bir hazineyle birlikte o martı kutusunda kendimizi de gittiğimiz yere taşıyor muyuz?
Hı hı. Hı. Tabii ki, tabii ki. Her gittiğimiz yere içimizdeki anılarımızı da götürüyoruz. İşte, bu anılar da benim için çocukluktaki o aile yemekleriyle çok zenginleşmiş durumda. Eee, bunlarla ilgili de, yani, anlatabileceğim, eee, konunun en başında anneannem geliyor. Eee, anne
Ne güzel. Hı hı. Evet. Evet, anneannem deyince, eee, aklına ilk olarak gelen şey ne peki?
Anneannem deyince aklıma ilk gelen şey, mutfaktaki ocağın başında bir kadın.
Ya!
Evet, o ocağın başında yemek yapan ve onu, eee, servis etmekten çok keyif alan ve böyle sanki işte, uzun yıllar otellerde çalışmışçasına bilen, işte, güzel böyle, ııı, bir tabağın içine dizebilen, eee, bir kadın ki küçük bir yerde, bir kasabada yaşamış bir kadın aslında.
I hı. Ne güzel. Ya! Peki senin için anneannenin yaptığı o yemekler hâlâ bir damak tadı oluşturmuş mu sende ve o ye a damak tadına gittiğin her yerde, eee, kendinde arıyor musun ve onu taşıyor musun?
Hem de nasıl arıyorum? Bulamıyorum. Eee, sadece benzerlerini bulabiliyorum. Onun çok özenerek yaptığı, işte, eee, sayayım mesela yaprak sarması, eee, mercimek süzme mercimek çorbası, eee, böyle değişik salatalar, ne bileyim, işte, pilavı bile hâlâ, eee, damağımda, yani tadı, hiçbir yerde bulamıyorum.
I hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Ya!

Evet, eee, gerçekten de aslında, eee, hâlâ bazı ortak değerleri beraber yaşadığımızı, belki, eee, farklı şekillerde de olsa aslında o bilinç eee, bilincin bir şekilde aktif olduğunu belki maziye dair, belki hâlâ koruduğumuz o, eee, tatların, o değerlerin, belki de, eee, o büyüklerimizin, eee, önemini aslında, eee, bunu, ııı, belki toplumsal olarak ve evrensel şekilde bunu bir şekilde, eee, bundan nasibimizi almışız aslında. Peki senin için bu uyum, eee, sağlama nasıl gelişti?
Yani. Evet. Yani, eee, sağlayabildim mi bilmiyorum. Ben yine sonuçta kendi ailemin içindeyim, çocuklarım var. Eee, daha çok, böyle, gözlemci olarak kaldım aslında. Yani o, dediğim gibi o kalabalıkların içine çok da uyum sağlayamadım. Eee, kendi kültürümü, işte, biraz buranınkiyle değiştirdim aslında. Yani yemek tarzımız biraz değişti. İşte, farklı peynirler girmeye başladı. Biraz daha böyle, eee, buranın yemeklerinden falan yapmaya başladım. Yani adapte olmaya çalışıyoruz diyeyim hâlâ.
Hı hı. Evet. Anladım. Evet, gerçekten de hem adaptasyon hem bu farklı kültürlerle olan gözlemlerin için, eee, ve, eee, ne kadar da, eee, yaşlansak, yaş alsak da ailenin ve aile, eee, üzerinde bize verilen o, eee, değerlerin ve emeklerin, eee, bilincini, eee, daima görüyoruz. Bu sohbe bu sohbet in için çok teşekkür ederim, benim için çok keyifliydi.
Hı hı. Görüşürüz.